E quindi etto: "Ah".
Vedi a volte serve anche una serata alcolica dove si è un po' più coraggiosi, forse, per aver bevuto un po' per riscoprire un hobby. Carinissima questa cosa. Ma qua da quanto quanto tempo l'avevi fatto da bambina? Quanto era durato nel tempo?
<laughs> <chuckles> Sì. <chuckles> Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma la v se non sbaglio avevam fatto 3 volte in 3 anni, perché una volta all'anno eh organizzavano que quindi in realtà non è che fossimo grandi bravu però c siccome ci piaceva, ce lo piaceva entrambe, eh aveva avevamo appunto un bel ricordo, però sì, una volta all'anno la la scuola lo organizzava. Quando iniziava a esserci un po' la bella stagione, quindi verso magg ehm dove era un po' più f diciamo fattibile, organizzavano i siamo sempre andate proprio perché ci ci piaceva.
Ah. Okay. Sì, non l'avete fatto molto. O Sì, certo. Ma anche adesso lo farete nelle stagioni intermedie, non penso quando faccia troppo cal troppo caldo vabbè in montagna può andare, però qua se c'è la neve o così, non penso si faccia, giusto?
Sì. Sì. No, no, no, assolutamente. Sempre con con un clima umanamente accettabile, anche perché poi con la neve di secondo me diventa anche più difficile. Non so neanche se li fa, lo sai, perché sì, ti copre ti copre tutti i punti di riferimento.
Orientarsi. Mh, infatti. Sì, no, infatti non penso sia possibile. Guarda è stata una conversazione interessantissima su una cosa che non sapevo e anche molto divertente grazie a te, al tuo senso dell'umorismo. Ti ringrazio molto, spero di rincontrarti presto.
Mh. Mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Grazie mille. <chuckles>